Non mi riferisco a quello, mi riferisco al fatto delle correnti, della di quando l'acqua comunque ottiene quel ricambio, no. De quella ossigenazio okay. Da noi, ehm, spesso e volentieri quando arriva agosto comunque appaiono comunque le alghe anche in Puglia, capito?
Ah. Ah okay, okay. Mh. Okay, okay, sì, sì, chiaro, chiaro. Mh-mh, okay. Sì. Okay. S uhm, sì, dipende da dove vai. Cioè, tipo uhm, ti faccio un esempio: Positano no, perché comunque, ehm, ci sono sopra secondo me soprattutto in zone dove la dove c'è la sabbia e non dove ci sono i sassolini, è molto più non lo so per quale motivo. Sì.
Sì, sì, sì, c'è comunque un'ossigenazione diversa. Ma invece aspetta che mi son mi s mi incuriosisce: qual era, quindi, quell'altra attività che ti piace fare nel tempo libero?
Invece ad Amalfi, Positano no, lì ci sono le pie sì, dimmi. Ah, okay, scusami. Allora, a parte che parlando di mare, eccetera, io in estate io amo nuotare, cioè, quando vado al mare la spiaggia non la vedo proprio
Anch'io tantissimo.
cioè, capito, io non mi piace stare sul om su sul lido, su sulla spiaggia a prendere il sole, io devo stare nell'acqua 10 ore, cioè, capito?
Anch'io, anch'io, sembro un pesciolino. <giggles>
Esatto, bellissimo. E quindi, mhmm, è un'attività che mi dà m molta soddisfazione, cioè, nel senso mi sento molto libera, cioè, libera da ogni pensiero, libera da tutto.
Sì, ci dà ti dà quella quella ehm, quel benessere, ehm, non lo so, come anche non lo so, una ricarica di energia, no?
Sì. Sì, sì, sì, sì. E poi va un po', sai, ti liberi un po' da tutti i pensieri anche, cioè, ti metti lì a volte io mi metto lì nell'acqua, vado un po' così al largo dove sta la boa, mi mantengo vicino la boa, metto con la tes metto con la testa in alto così, e capito?
Sì. Ah, che carino, non c'avevo mai pensato.
E mi rilassa un botto questa cosa, mamma mia, stupendo, g
Bello, io uso il cuscino, quello tipico da da spiaggia e con quello rimango così, galleggiando e a volte a volte riapro gli occhi e dico: "Oh, sono 2-3 lidi più in là." <chuckles>
Sì. Sì, sì, ho capito quale. È vero. <chuckles> <chuckles> È vero, è vero, è vero. Capita, a anche se a volte non mi metto sul lettino oppure sul cuscino, mi metto tipo alla riva così, uhm, parlando con qualcuno e ci ritroviamo perché ci facciamo trasportare, ci troviamo veramente veramente in molti lidi in avanti, dicia ah, okay, stiamo lì.
Certo, certo. Uhm, sì, sì, sì, sì, sì. Io ti devo dire che ho capito che questo tipo di hobby così, ehm, mi aiuta tanto anche a gestire lo stress, sai, ehm, perché, come ti dicevo, mi sento come che mi ricarica le energie.
Invece Mh-mh. Okay. Sì. Sì, è vero. Qualche altro hobby, uhm, che ti dà soddisfazione?